Yap. Pake aplikasi kayak Quizizz, Kahoot gitu, eee, bagus bagus banget yang sekarang ngetren tuh, mhm.
Iya iya, oh iya, iya iya iya oh iya bener berarti ya? Iya iya. Iya iya, oh iya bener berarti ya sama ya memang seru tuh saya juga kan, eee, kalo lagi ada acara keluarga pake itu juga tuh kuis buat ngerame-ramein, dan anak-anak juga memang ternyata tertarik gitu kan apalagi kalo misalnya dia, jadi ketahu ketahuan nilai-nilainya dia kan gitu, "Oh ini segini nih," gitu, jadi semangat dia gitu kan. Heeh, bener bener banget. <chuckles>
Mhm. Iya. Iya pasti, mhm. Iya betul, iya jadi kan, termotivasi gitu ya. "Aduh, ada apa kok ada di urutan bawah nih aduh susah banget harus bisa nih naik ke urutan, atas," gitu. Mhm, wah, mhm.
Iya iya, heeh, bener bener, iya iya bener apalagi kan heeh, terus juga kan yang tadi Mbak bilang mungkin sambil, eee, praktek gitu kan ya mungkin anak-anak kan bosen kan belajar dari buku doang gitu kan pengen sesekali, praktek, eee, gimana sih caranya gitu kan di dunia nyata misalnya cara berhitung misalnya, eee, menggunakan air gitu kan misalnya volume gitu kan langsung praktek nih hitung pake air gitu kan. Masukin ke ember, masukin ke wadah lain gitu kan seru juga kan jadi menarik ya? Heeh heeh, iya iya bener bener.
Mhm. Mmm, mhm mhm. Mmm. Iya, Kak. Mhm, betul. Hmm. Mmm. Iya betul, iya seru banget sih, mhm, menarik banget sih itu kayak, wah pengalaman yang luar biasa gitu kalau buat zaman sekarang tuh ya harus, sebisa mungkin dimanfaatkan gitu, tapi ya memang sayangnya sih dengan adanya kemudahan itu kadang, anak-anak tuh ya ada aja gitu rasa malesnya gitu kayaknya, mhm, kayak gampang bosen gitu kan hilang fokus, mhm.
Iya, oh iya. Bener bener. Heeh. Iya. Ih, iya sih bener pant be bener bener, bener bener bener, jadi memang kita harus terus-terusan ini ya terus-terusan update gitu kan kayak gimana cara gimana ngajar biar anak-anak ini gak bosen berarti ya?
Mmm. Mhm, betul banget sih.
Iya iya, iya iya kalo Mbak pernah gak Mbak berarti selama ngajar itu pake, eee, main game atau sambil main game atau nonton video gitu pernah gak Mbak?
Mhm, mmm.

Iya iya iya. Benar juga kan, jadi, apa namanya, kalau belum bisa belajar maksudnya kan tum, basic banget kan ya, berarti memang, eee, butuh kesabaran juga ya buat jadi, apa, sebagai guru gitu ya.
Iya. Iya benar, Kak. Iya. Jadi ya saya sebisa mungkin gitu dari suasana belajar yang seru itu, eee, kalau misalnya, mmm, bakal bikin gitu ya, kayak gimana gitu, iya saya tentunya bakal bikin suasana belajar yang santai, tapi tetap fokus juga. Jadi ruangannya nyaman, eee, penuh dekorasi warna, terus ada tempat duduk yang fleksibel juga gitu dan memang, eee, ada papan tulis yang besar gitu buat coret-coret izin atau belajar coret laporan kayak kadang diskusi gitu kan, kadang main kuis interaktif juga, kayak tadi gitu adanya kuis kadang presen eee, presentasi juga gitu pakai media digital. Misalnya tuh ada misalnya pakai musik atau gimana gitu ya. Sebisa mungkin gitu ya buat, eee, bikin kita tuh merasa bebas berekspresi, ya jadi bukan cuman dituntut untuk mengerti doang sih, gitu. Mhm.
Iya, ih. Iya. Iya. Mhm mhm. Iya iya. Iya. Iya. Iya iya iya. Iya. Iya. Benar. Benar benar benar benar. Heeh. Iya iya. Iya iya. Benar. Benar benar benar. Nah. Benar. Iya iya iya. Iya iya iya. Oh, seru juga tuh. Iya. Oh, iya benar benar. Benar benar, heeh. Iya. Benar benar banget dan Benar. Benar benar banget. Jadi memang, apa namanya, banyak caralah ya biar, eee, anak-anak enggak ble bosan belajar gitu kan, tetap semangat dan juga, eee, balik lagi, harus juga tetap mengerti dengan yang diajarkan gitu kan ya. Jadi heeh heeh. Iya gitulah mu <chuckles> kita harus bis
Mhm, iya iya. Iya. Mhm. Mmm, betul betul. Iya, j intik belajar menyenangkan itu bukan soal membuat pelajaran jadi mudah gitu, Kak, tapi membuat prosesnya jadi bermakna, relevan, dan memang terasa hidup gitu kelasnya. Gitu sih, heeh, mhm. Wah, seru banget nih, Kak. <laughs> I iya.
Iya. Benar. Benar. Benar benar banget. Mhm. Iya, emang it iya nih, obrolannya apalagi kan sharing juga Kakak sebagai guru kan banyaklah ya, eee, tugas-tugasnya jadinya kan, <chuckles> mengikuti jaman gitu ya.
Iya. Belaj evaluasi. Jadi ya saya bisa dapat ilmu juga gitu kan dari pandangan Kakak nih. Jadi kayak evaluasi lagi gitu ya, buat gimana caranya kita buat jadi menyenangkan. Thank you banget, Kak. Iya.
I iya. Iya. Iya iya iya. Oke deh. Benar benar, Kak. Benar benar banget. Oke deh. Makasih, Kak, ya. Iya sama-sama.

Mhm. Betul banget sih, kalau emang yang kayak, eee, biasanya kan yang bikin males atau bosan waktu belajar itu, ya memang kayak materi yang disampaikannya gitu ya Kakak, kayak, ya dengan cara monoton gitu. Kayak itu-itu aja gitu kan, kayak jaman dulu gitu lah. Karena emang, ya, lagi. Tapi ya dipaksakan harus tetap mau belajar, gitu kan. Kayak misalnya, eee, kayak cuman baca sepanjang gitu, atau misalnya dengar kayak penjelasan tanpa adan eee, adanya variasi, terus, dan juga kan karena suasana belajarnya yang terlalu kaku dulu tuh kayak, kayak harus duduk diam lama, tanpa interaksi, tanpa ekspresi, gitu kan. Kalau misalnya, saya sih kayak merasanya nggak paham juga sih dari awal, dan nggak ada yang, eee, bisa ditanya secara bebas gitu kalau dulu tuh. Kayak makin nggak semangat gitu kalau dulu tuh. E Mmm, mudah banget.
Mmm, hmm. Iya. Heeh. Iya iya. Iya. Benar, iya iya. Benar benar. <laughs> Iya. Iya, kalau dulu Heeh. Iya iya. Iya iya. Benar. Benar benar, iya benar benar. Benar, benar banget. Heeh. Kalo heeh heeh. Heeh heeh. iya, iya iya iya, oh ya. Benar ya, beda banget ya, kalo sekarang. Kalo dulu kayaknya kita nganggepnya, eee, apa namanya, m tetap ini aja, dulu tuh kita nganggep, yaudah kita jalanin aja, gitu kan ya. Eee, karena memang, nggak ada, eee, nggak kenal dengan teknologi yang seperti sekarang ya. Kalo sekarang kan anak-anak udah ngerti nih, wah harusnya guru nih mungkin mungkin mungkin bisa ngasih masukan ke guru nih, harusnya ngajarin begini, gitu kan ya.
Mhm. Mhm. Mmm, iya bener-benar. Mmm, bet M Iya, kalau misalkan gara-gara topiknya gitu kayak nggak, eee, terasa nyambung gitu, misalnya dulu kayak sama ya sekarang-sekarang gitu. Ini kayak, kita belajar buat apa sih, gitu kan, kayak
Iya ya ya. Iya iya. Iya iya iya. Mhm, iya iya. Oh iya, e pasti mereka bertanya juga berarti ya, mereka lebih ini, lebih apa namanya, lebih perhatian gitu berarti ini, "Kok ngajarin begini, saya bosen." Gitu kan. Mungkin dia, berusaha mungkin, kalo misalnya dia bosen mungkin dia bakal, apa namanya, bakal sibuk sendiri di kelas gitu ya Mbak?
Iya, benar banget. Iya. Iya, heeh. Bener sih. Mhm. Hmm. Iya betul, hmm. Kan jadinya lebih fokus gitu, bahkan materinya juga nggak tersampaikan mungkin ya.
Mhm. Jadi nggak mungkin bah Iya. Benar, benar. Bahkan bisa ganggu temannya juga gitu kan ya, jadinya ya. Temannya lagi fokus, lagi asik gitu kan, tau-tau karena dia bosen, gangguin temannya, gitu. Dan heeh, dan juga mungkin ini, pengaruh lingkungan juga ya, maksudnya kan kalo lingkungan belajarnya berisik atau mungkin, eee, apa namanya, eee, ada gangguan-gangguan lah gitu kan, kayak misalnya suara berisik tadi atau sua cahaya lampunya kurang gitu kan, itu kan juga pengaruh juga kan, dia jadinya mungkin nggak jelas dengar suara gurunya ngajar, gitu kan ya?
Iya, benar banget. Betul banget. Iya. Iya. Benar benar banget.

Wah, parah banget sih Kak, eee, dan menurut saya itu cara belajar yang seru dan cukup efektif gitu, yang asal gamenya itu atau videonya emang relevan dengan materinya gitu Kak, senengnya kayak saya pernah belajar sejarah lewat game interaktif yang emang punya, alur ceritanya gitu. Jadi saya gak bisa mengingat tahun dan namanya juga, tapi paham paham konteksnya gitu Kak, jadi nonton, ya edukasinya itu bisa, eee, membantu saya juga dalam segi, memahami konsep gitu ya, yang konsep, eee, rumit lah ya kalau sejarah tuh, itu eee, dengan adanya jadi kan, cara yang lebih ringan terus mudah dicerna juga gitu, jadi belajar itu nggak kayak terasa seperti beban gitulah Kak, tapi kayak lagi ngomong hiburan yang emang ada manfaatnya istilahnya gitu sih, mmm.
Ngajarnya, iya iya kayak gimana tuh? Heeh heeh. Iya iya, iya iya, oh, iya. Iya. Oh iya iya, mhm mhm, kayak gimana? Mhm. Oh iya iya. Bener bener bener. Mhm mhm. Iya iya. Iya iya iya, ngerti ngerti. Heeh heeh. Iya iya. Iya iya. Bener, bener bener bener, oh iya bener. Iya. Iya, bener. Bener, bener bener. Mhm, iya, bener bener banget, bener, iya juga kan kalo misalnya nonton video kan misalnya di YouTube kan juga, eee, banyak juga kan sebenernya, eee, a edukasi it edukasi itu buat belajar-belajar gitu kan buat anak-anak jadinya, mungkin, eee, variasinya juga bisa gitu kan nonton video dari YouTube yang, memang sesuai dengan yang kebutuhan gitu kan ya, kayak misalnya mungkin ada, cara belajar matematika yang praktis gitu kan terus nanti, mungkin ada influencer-nya mungkin jadi, eee, variatif lebih variatif kan cara ngajarnya gitu kan di YouTube itu kan ya. Mhm mhm, terus juga itu tadi Mbak, bilang juga kan kayak belajar, eee, main game sambil main game kan tadi bener tuh. Iya kan, sekarang kan banyak game-game yang sebenernya dari, eee, informasinya dari dunia nyata juga gitu kan kayak tadi sejarah gitu kan, main game gitu, terus juga ada kayak, eee, Minecraft Minecraft kan juga katanya ada yang buat edukasi juga tuh mungkin ya, jadi apa namanya dia buat latihan juga gitu, eee, mengingat jadi jadi gampang ngingatnya gitu kan ya.
Mmm. Iya betul. Mhm. M Iya betul. Iya sih. Mhm. Iya. M iya betul. Mmm. Mmm. Mhm mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm, betul banget. Mhm, betul banget, setuju sih. <chuckles>
Mhm mhm. Iya iya iya, nah, <chuckles> iya itu dia kan memang kadang-kadang, eee, kita, apalagi Mbak ya, sebagai guru gitu kan memang, kita banyak PR-nya gitu kan ya untuk supaya anak-anak kayak gak bosen gitu kan ya, kalo saya s iya iya, heeh, saya juga kayak kadang-kadang di rumah juga gitu kan, apalagi kalo apa namanya, kurikulumnya berubah gitu kan, dibandingin sama yang dulu kita kan heeh, cara ngajarnya harusnya gimana gitu kan biar gak biar sesuai gitu kan, apalagi apa namanya, bukunya juga banyak gitu kan, jadi eee heeh heeh, iya kan ya?
Iya. Mhm. Iya. Bener banget sih itu, iya. Heeh. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm mhm, bener banget sih. Iya betul, apalagi anak-anak zaman sekarang tuh lebih banyaknya yang belum bisa baca sih Kak, apalagi itu, uh, betul banyak banget ekstra harus gimana caranya nih biar mereka tuh hmm
Mmm, mhm. Iya. Oh iya, <chuckles> jadi, <chuckles> jadi harus sabar, iya iya iya. Oh iya iya apalagi kalau misal mhm mhm, iya.
sekarang tuh hmm, belum bisa baca aja udah bisa masuk sekolah sekarang beda sama jaman dulu lah.

Mhm, betul banget sih, suasana iya, berbagai metode itu memang sangat penting sih, eee, apalagi kan kalau misalnya ngajarnya tuh anak-anak, gitu ya. Ya mereka tuh ya, masih masa-masanya bermain gitu ya, sebisa mungkin ya gimana caranya gitu, sebagai guru tuh harus bisa, eee, berbagai macam metode pembelajarannya itu ya, lebih menarik gitu buat mereka.
Mmm mhm. Iya iya. Heeh. Iya iya. Iya iya. Iya, bener. Biar iya iya. Mhm mhm mhm. Bener. Bener. Bener bener. Iya, kan, heeh. A
Ah, terus heeh, emang ada kayak semacam metode belajar juga sih yang emang paling efektif ya, Kak. Kalo misalnya menurut saya sih, metode belajar yang paling asik itu adalah yang emang interaktif sama aplikatif, kayak misalnya diskusi kelompok, simulasi, atau belajar lewat semacam proyek, gitu. Heeh, saya juga kan suka metode yang emang menggabungkan visual dan audio gitu, kayak misalnya video pembelajaran, infografik kan, atau bahkan, eee, ada gitu, semacam podcast edukatif juga. Jadi kan
Nah, iya iya. Nah, benar. Heeh heeh. Bener, bener bener. Iya, oh, iya. Oh, ya. Iya iya iya. Bener bener. Iya. Iya iya. Iya iya. Iya. Iya. Oh, iya, bener bener. Iya, banyak sekarang tuh. Bener.
saya itu kan kalau misalnya bisa kayak sambil bergerak kan, kayak gerak-gerakan gitu ya. Atau sam heeh.
Iya iya. Iya, bener bener. Jadi kayak heeh, kayak video animasi gitu ya, maksudnya ya. tu terus juga heeh, heeh heeh, gimana tuh?
Betul banget, terus saya di Ada kayak semacam, eee, materinya tuh saya buat jadi lagu, gitu, Kak, jadi anak-anak tuh bisa gampang gitu masuk materinya.
Heeh heeh. Iya, oh, gitu. Wah, keren tuh. Iya iya iya, lebi iya iya, jadi kalo misalnya dia lupa, bisa sambil nyanyi gitu, dinyanyiin gitu, kali kalo nggak sadar dia ya, kan kadang-kadang jadi le lebih mudah ngingatnya tuh, bener bener
Mhm. Iya. E Iya, betul, kalau menurut Kakak gimana sih kalau misalnya kayak metode belajarnya itu paling asik atau efektif nih, Kak, kalau sepengalaman Kakak gitu?
Heeh. Ah ten em iya iya, nah, itu dia yang tadi Mbak, bilang, memang kan, eee, kita biar anak-anak nggak bosen terus juga, eee, apa, belajarnya tetep, eee, efektif, gitu kan, ya, memang, eee, banyak prakteknya, gitu, Mbak, kayak misalnya tadi, eee, video animasi, terus juga mungkin pake aplikasi kuis kan, kayak Kahoot tuh kan, Kahoot kan juga seru tuh, kan anak-anak kan belajar sambil, apa namanya eee, Mbak, kalo pake, eee, kuis-kuis gitu, pake aplikasi juga atau ini nggak, Mbak?
Mmm. Mmm. Mhm. Mhm. Mmm. Mhm, mmm Mhm mhm. Mmm. Mmm. Iya. Mmm.

Oh, nggak libur? Waduh, harus semangat nih buat ini hari ini nih <laughs> gimana, Kak, eee, kita heeh heeh?
Mhm, iya, bener banget. Iya, sebelum Mhm, sebelum mulai kerja biasanya lebih enak ngobrol dulu nih, Kak. <chuckles>
Oh, iya bener nih, gimana kita mau ngobrolin apa nih, Kak?
Mhm. Gimana kalau tentang education and learning nih, Kak? Tentang bagaimana cara membuat belajar jadi lebih menyenangkan gitu.
Waduh. Heeh heeh. Wah, boleh tuh, eee, kebetulan heeh heeh, gimana? Kakak, eee, kuliah apa kerja?
Hmm, oke, mhm. Mhm. Eee, sekarang kerja sih kebet kebetulan juga sebagai seorang guru gitu.
Heeh heeh, oh kerja, oh sama berarti. Wih, mantap mantap. Oh gitu, waduh berarti pas nih obrolannya ya.
<chuckles> Iya nah, bener banget nih, ya siapa tau saya dapet, eee, ilmu juga nih dari, Kakak. <chuckles>
Iya iya. Oh, iya <laughs> sama sama, s sharing-sharing ilmu lah ya.
Mhm.
Iya iya, gimana, Kak, tuh tentang belajar eee, membuat belajar lebih baik ya. Itu kan, eee, se menurut saya sih memang kan, eee, cara belajar siswa sekarang kan sama dulu mungkin udah jauh berbeda ya, Kak, ya dibandingin eee, apalagi kita kan dulu mungkin untuk teknologi, akses teknologi, terus juga, apa namanya ya, kan mungkin media sosial juga mungkin gak sebanyak sekarang gitu kan ya, gitu. Itu menurut saya memang banyak berpengaruh gitu, Kak, buat, eee, kita belajar gitu. Jadi eee, heeh heeh, kalau dulu kan mungkin kita belajar dengan baca buku aja gitu kan, nyari-nyari informasi dari buku gitu kan, eee, atau ke perpustakaan mungkin ya, eee, itu kan, eee, kondisi caya cara kita belajar gitu kan ya. Kalo sekarang mungkin udah bervariasi kali ya caranya ya, Mbak?
Hmm? Oke. Mhm. Iya, betul. Mhm. Mhm. Mhm. Betul. Hmm. Iya, betul banget sih. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya betul banget, sama sih kayak menurut saya juga cara membuat belajar jadi lebih menyenangkan itu ya dengan mengubah pola pikirnya juga sih, jadi semacam suasana belajar dari yang harus menjadi mau, nah belajar yang menyenangkan ketika kita itu merasa terlibat dan bebas berekspresi tuh. Jadi kan banyak banget gitu kan manfaatnya adany misalnya dari gabungkan dengan hal yang disukai gitu atau misalnya dari media interaktifnya. Mhm, kemudian, eee, belajar bareng sama temen-temennya gitu kayak belajar kelompok jadi ada variasi metode belajar gitu, jadi ya lebih menyenangkan lagi kalau misalnya nggak terasa seperti belajar gitu Kak, kalau zaman sekarang. Mmm, mhm, anak-anak beda banget sama zaman dulu gitu ya.
Iya, iya, heeh heeh. Iya iya. Iya iya, gimana tuh? Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Oh begitu, heeh. Iya iya iya. Iya iya iya, heeh heeh. Oh, iya iya. Oh iya, bener bener bener. Oh. Iya iya, bener bener, oh iya, heeh heeh. Mhm mhm mhm, ih keren tuh. Iya iya. Heeh heeh. Wah, oh iya, bener. Mhm mhm, jadi jaman dulu iya bener. <chuckles> Kalau dulu heeh?
Kayak rasa-rasanya udah di kelas, terus gak ada gurunya tuh kayak berasa takut banget gitu, kalau sekarang kan kayak, duh kok guru tuh kayak lebih friendly gitu lah kalau sekarang kan biasa aja guru ya, hmm.
Iya iya. Oh, iya. Jad <chuckles> Iya iya. Lebih ke iya bener, bener banget, bener bener ben iya pengaruh juga ya mhm mhm, nah terus juga mungkin ini, Mbak, apa namanya mungkin iya berarti guru juga ada pengaruhnya juga ya buat dia, eee, ngasih, mmm, ajarannya kayak gimana gitu kan, cara ngajarnya gimana biar anak-anak juga gak bosan gitu ya, Mbak?
Beda. Mhm. Mhm, iya gimana? Iya, betul banget. Mmm, iya.